Ah, okay. Also, hast du 'ne Deutschlandwoche dann in den Läden oder meinst du damit, dass du dann auch mal in Deutschland für 'ne Woche bist? Wie meintest du das?
Ne, im Lidl. Der Lidl, der hat ja also ich weiß nicht, ob du das ich weiß nicht, wie wir wa anscheinend gehst du woanders einkaufen. <laughs> Aha. Äh, ne, der Lidl, der hat immer von Woche zu Woche hat er Angebote und spezialisiert sich aufm Land. Da hast du irgendwie mal die Spanienwoche, mal die, ähm, italian italienische Woche, griechische Woche oder halt auch die deutsche Woche.
Ach, interessant. Ja, ich wür ähm, Rewe. <giggles> Ja. Ach so. Ah, das ja interessant. Okay, das höre ich tatsächlich zum 1. Mal. Und dann greifst du greifst du immer gerne zu in der in der deutschen Woche?
Ja, ich warte darauf, du, ich warte darauf. <laughs> Äh, die Thüringer Leberkäse. Hm?
<chuckles> In in welchen Abständen? In welchen Abständen kommt denn immer die deutsche Woche?
Das ist ganz schwer ich weiß es gar nicht. Es ist schwer zu verfolgen. Ich versuche das irgendwie immer in in die in die Werbeprospekte reinzugucken, aber wir haben echt 'n paar Wochen ähm, äh, 'n paar Sortimente, die sie einfach durchrotieren. Da muss man irgendwie am Ball bleiben. Aber es sind es ist irgendwie immer mal wieder ist wiederkehrendes Sorti Sortiment, ja? Also es ist immer, da kommt nix Neues.
Mhm. Okay, das natürlich Okay. Okay, aber, äh, ist auf jeden Fall 'ne schöne Idee, oder? Grade grade für dich, der in jetzt in Schweden wohnt, dass dann einfach noch mal dass du eben dieses dieses Gefühl dieser, ja, Thüringer Würste noch mal nachempfinden kannst. Das auf jeden Fall 'ne schöne Sache von von Aldi. Oder Lidl? Was war's?
Ja, ja j äh, Lidl, genau, ja, und ge ich habe auch gar keine andere Möglichkeit. Also, das ist wirklich das ist wirklich die einzige Möglichkeit, wo ich da an meine Thüringer Würste rankomme. <laughs>
Lidl, okay. <laughs> Okay. Das natürlich ja, aber ist super schön, dass äh, dass ein Lidl die Möglichkeit bietet. Was was was fühlst du so? Wa löst diese Thüringer Wurst so, wenn du die isst? Löst das irgend 'n Gefühl in dir aus? So vielleicht irgendwas von, ja, ähm, Nostalgie aus der Kindheit, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Mhm. <chuckles> Ja, es ist natürlich einmal der Geschmack auf der Zunge erst mal direkt, wo du sagst: „Wow, was für eine Geschmacksexplosion.“ Äh, es es, äh, löst tatsächlich aber auch einfach 'n bisschen Verwunderung aus, so, und das wird dich jetzt überraschen. Ähm, aber einfach Verwunderung, weil die deutsche und schwedische Küche eigentlich relativ ähnlich ist. Und ich wundere mich jedes Mal, warum diese Wurst hier einfach nicht verbreitet ist.
<laughs> Ja. Okay, interessant. Ach so.